Anladım. Yani, aslında böyle bir şeyi tercih etmen çok doğal. Çünkü o günün, mesainin verdiği yorgunluktan kaynaklı aslında dinlenmeyi tercih ediyorsun ve bu da çok doğal ki bu noktada eğer bir intoleransın yoksa, ekmek sana rahatsızlık vermiyorsa gayet tüketebilirsin. Bu çok doğal. Mesela, eee, bunun için örneğin hazır kesilmiş peynirler kullanabilirsin. Onlarla mesela sandviç yapabilirsin. Bu da, ııı, güzel bir alternatif olabilir. Eee, vet bu tarz şeylerle aslında öğle yemeğini, eee, şekillendirebilirsin ki salata gibi bir noktada, eee, mesela marketlerde hazır satılan, eee, kesilmiş, doğranmış, eee, salatalar da olabiliyor. Bunları mesela, eee, alıp hızlıca tüketebilirsen, eee, mesela kısa günlük birkaç gün içerisinde tükettiğinde, eee, ona hiçbir zarar gelmeden çok rahat, eee, böyle bir şey tüketebilirsin. Hiç bunları denedin mi?
Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Emm, ya, şöyle, salatalar <chuckles> ben onları alınca yine yıkıyorum. Nedense bana bu, yani, hijyen konusunda biraz, eee, hissen tabii ki doğru olmayabilir, çok hijyenik olabilir ama ben çok hijyenik, eee, hissedemediğim için ne kadar o doğranmış, işte, rendelenmiş havuç alıyorum mesela, hepsini baştan yıkıyorum. İşte, doğranmış bu karışık sebzeler oluyor ya, hani, salata için paket, paket, onları da alıyorum. E, ben onları da yıkıyorum. Sonra kuruluyorum, sonra bir daha yıkıyoru <chuckles> O yüzden gidip, tek tek alıp, yıkamakla arasında hiçbir fark olmuyor benim için. O da biraz zaman kaybı oluyor diye düşünüyorum.
Anladım. Evet. Anladım. Evet. Hımm. Hı hı. Anladım. Mesela bu noktada ha öğle ve akşe akşam yemeklerin için mesela salatadan, eee, bu tarz lif tarzında şeyleri eğer salata çok uğraş veriyorsa, örneğin brokoli tarzında haşlayarak ı kullanabileceğin ve dolabında birkaç gün saklayabileceğin, eee, me sebzelere yönelebilirsin. Bu, avantajlı bir alternatif olabilir ve yemeklerde de hazır ürünleri -eğer sende rahatsızlık vermiyorsa yine tüketebilirsin. Ama daha sağlıklı bir, eee, plan yapmak istiyorsan, eee, mesela bu noktada, eee, haftalık yemek hazırlama planları, eee, oluşturabilirsin. Örneğin protein kaynaklarını ha 1 haftalık hazırlayıp ya da, eee, ku saklama koşullarına göre hazırlayıp dolabında hazır tuttuğunda, eee, çok kolay bir şekilde o ürüne erişimin de olabilir ve bu sayede aslında daha sağlıklı bir şekilde de beslenebilirsin.
Doğ Hı. Çok Hı hı. Tabii, yani, özellikle ilk fikrini kesinlikle hemen.
Evet.
Sebzeleri alacağım. Onları evet, haşlayarak tüketmek çok iyi olur.
Hı hı.
S hayata geçireceğim. Bu bana kolaylık sağlayabilir.
Evet.
Am çok teşekkürler bunlar için.
Rica ederim, ne demek.
Gör